Evet.
Şimdi burada ilk önce, eee, tabii ki bir web siten olması önemli. Hani, burada büyük bir ihtimalle ilk önce "Nasıl bir web sitesi açabilirim?" Eee, işte, "O web sitesinin içinde neler olmalı?" kısmını düşünürüm. Mesela bu aslında en kolay hedeftir. Yani, bir web sitesini nasıl dizayn edeceğini öğrendikten sonra bu kısım biter ama o web sitesini, eee, topluma, eee, d açmak, eee, çok daha sonra yapacağım bir harekettir. Çünkü orada ilk önce oradaki modüllerin, eee, hepsiyle ilgili çok iyi bir bilgiye sahip olduğumdan emin olmak isterim. Şimdi bak, burada ne oluyor? Web sitesini açıyorsun, aslında hazır. Geleceğinle ilgili çok büyük bir adım atmışsın belki ama işi yapmaya başlamıyorsun. Çünkü ilk önce, eee, tekrar geriye gidip bütün bilgiyi, eee, d d tekrar zihnine aktarman lazım. Yani, emm, e bira biraz hedefe bağlı. Eee, bir de bence koşullarının uygunluğuna bağlı. Şimdi ben mesela böyle bir hayalimi neden hemen gerçekleştirmem? Çünkü biliyorum ki seneye zaten yapmak istediğim bir sürü şey var. Şu anda benim, işte bir web sitesi açıp, eee, işte dijital online olarak, eee, bir psikologluk yapmak aslında beni durdurur. Şimdi, şu anda yeri değil mesela.
Hı hı. Hı hı. Doğru. Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Doğru. Doğru. Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Hı. Evet. Hı hı. Değil mi? Hı hı. Ama zamanı geldiğinde tekrardan bunu yapmayı düşünebilirsin. Yani aslında düşündüğümüz o gelecek hayallerimizin de hepsinin bir zamanı var, değil mi? Belki bizim karşılaşmamız gereken insanlar olabilir, belki de almamız gereken eğitimler olabilir. Yani bir şeylerin gerçekten ya da sadece zamanının gelmesi gerekir. Çünkü ben birazcık böyle, eee, kadere inanan olduğum için
Eee Kesinlikle. Aynen. Tabii.

Hı hı, kesinlikle. Yani, eee, bir yerde aslında hayallerimizle yataktan kalkıyoruz. Yani, belki o hayal bize çok uzak olabilir. Belki onu gerçekleştireceğimiz zaman 5 sene sonrasıdır ama aslında o 5 sene içinde sürekli onun için çalışırız. Bir de, eee, zaten 1 tane hayalimiz ya da hedefimiz olacak diye bir şey yok. Bazen 5-6 hedefimiz birden olur ve aslında hepsini aynı anda gerçekleştirmeye de çalışırız. Eee, ya, bence, eee, insanın, eee, hayalinin olması onu yaşamda tutan şeydir. Yani, eee, tut eee, bir yerde, eee, bazen gün çok monotonlaşabilir ama orada motivasyonunu artırmak için bile, hani kendine hayallerini, hedeflerini hatırlattığında, hani "1 dakika." dersin. Hani, bu bir süreç. Hani, şu anda belki yoruluyorum, eee, işte belki çok fazla hobiye ayıracak ya da, işte, seyahat etmeye ayıracak bir zamanım yok ama, eee, işte, bu hedefe, eee, ulaşmak için şu anda, eee, eğer sıkılıyorsam da eee, işte, daha güçlü olmalıyım. Hani bu kadar çabuk sıkılmamalıyım eee, hani, gibi kendim kendimize terapi uygulamak aslında bir yerde. Eee, yani eğer gerçekten başarıya ulaşmak istiyorsan, değil mi?
Hı hı. Doğru. Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Doğru. Hı hı, doğru. Hı hı. Hı hı, doğru. Kesinlikle. Hı hı. Kesinlikle öyle. Yani, aslında kendimize yakıt vermemiz gerekiyor, değil mi? Bir nevi kendimizin yakıtını kendimiz doldurmamız gerekiyor. Bu bence gerçekten çok zor bir şey. Çünkü, eee, kolay gibi görünse de gerçekten çok zor. Yani çünkü o hayal belki de bizim, eee, kurtulumuş kurtuluşumuz olabilir. Ne bileyim, hapisteki birinin dışarı çıkma hayali bile olabilir ya da, işte para kazanan birinin kendi işini kurma hayali olabilir. Örneğin benim için bu mesela. Benim gelecekteki en büyük hayalim kendi, eee, bir danışmanlık sahip olmaktır. Evet, bununla ilgili birtakım adımlar attım ya da, ne bileyim, bir şeyleri başardım küçük de olsa. Ama yine de hâlâ daha oraya ulaşabilmek için çok şey yapmam gerektiğinin farkındayım ve şu an öyle bir döneme girdim ki belki hayatın yoğunluğu, belki de artık, hani, bu yaptığım şeyi kılmamdan dolayı örneğin daha 1 yıl geçmemesine rağmen, eee, mesela, işte, o yaptığım şeyde şu an bir duraklama dönemine girdim. Yani aslında o duraklama döneminde, eee, durmasaydım çok daha ileri gidebilirdim. Çok daha fazla insana ulaşabilirdim ama şu anda, hani, bunun için kendi zamana sahip olmadığımı düşündüğümden dolayı maalesef bir, eee, durakladım. Yani, böyle şeyler de olabilir aslında. Gelecek hayallerimize her zaman son sürat gideceğiz diye bir kaide yok aslında
Hah, hakikaten. Evet. Hı hı. Evet, orası öyle. Hı hı. Evet. Hı hı, tabii. Hı hı. Evet. Hı hı. İşte, hı hı. Hı hı. İşte. Hı hı. Evet. Tabii ki. Hı hı.